Hey, in letzter Zeit beschäftigt mich etwas in meinem Leben. Und zwar, ähm, wache ich sehr oft nächtlich auf und ich ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also, ich ich hatte immer schon einen sehr guten Schlaf, ähm, und und bis vor, ähm, ja, 3, 4 Monaten sogar also, es geht schon 'n bisschen länger sogar, ja, wache ich immer wieder mitten in der Nacht auf und, ähm auch ohne Grund. Und, ähm, mein Schlaf wird da dadurch auch gar nicht erholt. Also, fühlt sich gar nicht erholt an, ne? Am nächsten Morgen wache ich auf und und bin dann noch total müde. Also, mental und körperlich, wie als hätte ich nicht geschlafen. Nur weil ich einmal manchmal ist es sogar auch zweimal in der Nacht aufwache, ne?
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, wow, okay. Ähm, du sagtest jetzt, dass du das, äh, schon 'n bisschen länger hast. Du sagtest 3, 4 Monate und sogar teilweise noch länger. Sind es wirklich nur, ähm, die 3 für 3, 4 Monate? Oder ist das, sage ich mal, so 'n schleichender Prozess, dass du, was weiß ich, vielleicht sogar sagst, ähm, du hast es eigentlich schon über 'n 1/2 Jahr, aber es ist vor allen Dingen in den 3 bis 4 Monaten einfach schlimmer geworden?
Mhm. Also, ja, ich ich habe, wie gesagt, schon immer das Gefühl gehabt, dass ich ganz gut geschlafen habe und auch immer, na ja, durchgeschlafen habe. Und, äh, irgendwie g fiel mir das in den letzten 3, 4 Monaten ungefähr ich kann jetzt keinen genauen Zeitraum sagen. Kann auch sein, dass es 'n bisschen länger ist ähm, auf, dass dass ich in der Nacht einfach aufwache und das ist schlimm. Dann dann brauche ich ist dann also, es ist wie wie so 'ne 1/2, 3/4 Stunde, die mir dann mitten in der Nacht, äh, ja, ich sage jetzt mal, geraubt wird. Und das das l das ja, das wiegt einfach sehr in meinen Schlaf. Und ich ich ich merke das dann auch am nächsten Tag, dass mir dann diese Stunde Schlaf fehlt auch, weil ich muss immer zu, ähm, festen Zeiten aufstehen und zur Arbeit gehen. Ähm, ja, von daher, ja, merke ich das einfach, wie mir dann dieser dieser Schlaf ge gestohlen wird sozusagen, wenn ich dieses Nacht.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, verstehe, ja. Ich meine, das ist natürlich auch super belastend, ne? Also, wenn du dich vor allen Dingen, wenn das m mittlerweile passiert das auf täglicher Basis oder ist das so, dass du das nur so, keine Ahnung, zwei, dreimal die Woche hast? Meine nur, hm.
Ja, tatsächlich ist das, äh, jeden Tag, beziehungsweise jede Nacht, ne? Also, ähm, es gibt auch es gibt auch ich kann mich kaum erinnern, ob's 'ne Ausnahme gab. Ich ich weiß nur, dass ich fast jede Nacht aufstehe, ne? Und, ähm, ja, ich mache dann auch manchmal den Fehler, dann gehe ich kurz aufs Klo oder so was, nehme dann mein Handy mit und dann bin ich noch ganz kurz am Handy und dann, ähm ja, dann dann bin ich wach, also, hellwach. Ich ich habe dann dieses Bildschirmlicht, äh, vor meinen Augen und dann, ja, brauche ich, wie gesagt, ganz lang, um wieder einzuschlafen.
Oh, wow, okay. Mm. Mm. Mhm.

Mhm, verstehe, du warst dann erst mal richtig aus 'm Rhythmus wieder rausgebracht. Okay. Also, ähm, das ist natürlich, ähm, überhaupt nicht schön, dass du da diese diese, sage ich jetzt mal ja, irgendwie ist es ja 'ne Schlafstörung im Endeffekt, ähm, da hast dass du da jede Nacht wirklich aufwachst und das hast. Ähm, gab es in dem letzten 1/4 bis 1/2 Jahr irgend 'ne, ähm, extreme Veränderung in deinem Leben, dass du jetzt zum Beispiel sagst: Entweder du bist umgezogen oder es hat sich in dem Raum, in dem du schläfst, irgendwie was verändert. Ähm, hast vielleicht 'n neues Bett oder 'ne neue Matratze oder, ähm, hast du irgendwelchen privaten Stress, ähm, im Moment, der eventuell dazu beitragen könnte?
Genau. Mhm. Mhm. Ja, also, ich habe vor 'nem halben Jahr, beziehungsweise vor ungefähr 8 Monaten, meine Ausbildung abgeschlossen. und bin ausgezo und dann mit meinem neuen Job hier, den ich jetzt angefangen. Und, ähm, ja, wie gesagt, also, vor ung 7 Monaten seit ungefähr 7 Monaten wohne ich alleine. Und, ähm, mein Umzug ging auch relativ flott. Ich habe so 'ne so 'ne kleine Wohnung mir hier gefunden und auch direkt schnell eingerichtet. Also, es ging maximal 'ne Woche und die ersten 1, 2 Monate habe ich ja, oder sogar dr 3 Monate habe ich sehr gut geschlafen in meinem neuen Bett hier. Ähm, ja, aber ich also, ich kann's mir nur so erklären oder weil du auch grad gefragt hast, ob in meinem Leben generell so 'n bisschen viel los ist, ähm. Ja, also, die Arbeit ist grad 'n bisschen viel als am Anfang also, viel mehr als am Anfang. Und, ähm, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Ich kann's mir nicht erklären, aber, ähm, in der Nacht also, nachts, wenn ich schlafen gehe, schlafe ich relativ flott ein. Aber wie gesagt, wenn ich dann wieder aufwache, mitten in der Nacht, dann brauche ich wieder richtig lang zum Einschlafen. Und, ja, wie gesagt, ich ich kann mir das nicht erklären. Es gibt es gibt für mich keinen plausiblen Grund.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ähm, dann hätte ich noch, äh, 2, 3 kleine andere Fragen. Und zwar das eine ist, wenn du sagst, du hast grad im Moment auf der Arbeit, äh, 'n bisschen mehr Stress und es ist 'n bisschen anspruchsvoller im Moment, ähm, ist es dann auch so, dass du von der Arbeit träumst? Also, dass du, sage ich mal, auch nach der Arbeit eigentlich zu Hause noch viel von Arbeit machst und eventuell davon träumst? Und, ähm, die nächste Frage, die ich hätte: Wie schaut denn allgemein so deine Bettroutine aus, ja? Also, wann gehst du ins Bett und was, sage ich mal, ähm, machst du unmittelbar vorm Schlafen noch im Bett? Ist es dann so, dass du vielleicht am Handy bist, am Laptop vielleicht noch irgendwie 'n Film guckst oder dass du 'n Buch liest? Wie schaut so deine Schlafroutine aus?
Mhm. Mhm. Ja, also, träumen tue ich ab und zu und das dann auch von allem Möglichen, also, kann auch mal von der Arbeit sein oder von meinem Privatleben oder F ich spiele auch Fußball, also, Hobby auch. Also, es ist mal generell, ich träume einfach gerne von Situationen im Leben. Auch Sachen, die mir im Tag passieren, träume ich dann auch mals, ne? Und auch Ich würde dann so jede jeden 2. Tag, Nacht
Mhm. Mhm.

Ja, also, da habe ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken gemacht, aber jetzt, wo du's sagst und ich mir 'n paar, ja, ich sage jetzt mal, dass ich mir so 'n bisschen überlegt t ähm, habe. Äh, ja, es kann auf jeden Fall was damit zu tun haben, dass seit dem seit Zeit um so ist, ne? Ähm, ich weiß nicht. Also, ich bin sowieso jemand, der's 'n bisschen wärmer hat. Äh, Wärme im Bett, ne? Und, äh, trotzdem schlafe ich mit dick und seitdem's so 'n bisschen kälter und kühler würde wurde draußen, ähm, ja, es hat auf jeden Fall was damit zu tun. Kann auf jeden Fall sein. Ist auch 'n echt guter Punkt. Ähm, sich seitdem was ändert hat. Ähm, da hast du echt was Gutes angeschnitten, ja. Wenn ich mir grad so Gedanken drüber mache.
Mhm. Ja, probiere das vielleicht einfach mal. Schau mal, dass wenn du, äh, ins Bett gehst und ich sage mal so, ich glaube, du hast so 'ne relativ gesunde Routine auch, ne? We wie du, sage ich mal, äh, deine Einschlafroutine hast, dass du da jetzt nicht viel irgendwie großartig am Handy bist oder, ne, irgendwie mit vollem Magen ins Bett gehst oder, oder, oder. Ähm, äh, probier vielleicht einfach mal entweder, keine Ahnung, die Fenster zu schließen oder dir noch 'ne 'ne separate Decke mitzunehmen und einfach so 'n bisschen, ähm, gemütlicher und und 'n bisschen wärmer zu schlafen. Oder, je nachdem, wenn du sonst vielleicht in in T-Shirt und Shorts schläft, vielleicht, ne, hast du irgendwie lange, äh, Hosen, mit denen du schlafen kannst oder 'n Longsleeve irgendwie, ne, als als, äh, Schlafutensil und versuch das mal vielleicht so 'n bisschen abzuändern, dass du da vielleicht, ähm, einfach wärmer schläfst und in dem Fall vielleicht auch wirklich tiefer und angenehmer schläfst.
Mhm. Es mal ausprobieren, ne? Du sagst ja, auf jeden Fall, ne? Ich ich die ganzen Tipp. Vielen für alle Ratschläge und auch Äh, um 10 Jahre vor zu reden, sage ich jetzt mal. Echt gut, mit dir darüber zu reden und ich halte dich da dann auch auf dem Laufenden in in Zukunft, wenn ich das alles, äh, angewendet habe, was du mir grad erzählt hast.
Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir auf jeden Fall da ganz viel Erfolg dabei und hoffe, dass du bald wieder gut schlafen kannst.
Danke schön.

Manchmal habe ich auch ähm, mich auch gerne den Traum schon. Und ja, meine Abendroutine, sage ich mal, meine Routine ist: Ich, äh, habe 2 Wochen Fußballtraining komme dann abends heim von um um 22:00, ähm, also, relativ spät auch, esse dann noch was, bis ich im Bett bin, ist so 23:00, 23:30. Dann bin ich noch vielleicht ganz kurz am Handy, checke mal noch, wer mir so alles geschrieben hat, äh, bin vielleicht noch ganz bisschen auf TikTok oder Instagram oder so, ähm, irgend 'ner anderen Social-Media-Plattform und, äh, ja, so um 0:00 we mache ich dann meinen Flugmodus rein. Also, ich habe mir schon ähm, habe mich 'n bisschen informiert. Also, ich mache komplett Flugmodus rein, dass mich auch keiner stören kann während dem Schlaf. Äh, habe ich auch angefangen, seitdem ich diese ähm, ich sage jetzt mal, Aufwacher in der Nacht habe, ne, habe ich meinen Flugmodus an und, ähm ja, es bringt trotzdem nix. Also, es hat nix mit dem Handy zu tun, dass ich da mitten in der Nacht aufstehe. Also, denke ich mal, ähm, weil weil gestört werde ich ja nicht mehr und trotzdem, ja, wache ich aus aus aus dem Nix auf, ne, und, ähm, ja, das ist so meine Abendroutine.
Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Und, ähm, bevor du, ähm, schlafen gehst, bist du zum Beispiel noch jemand, der zum Beispiel sehr viel trinkt, bevor er schläft?
Ja, also, ich ich ich trinke generell ja, ich ich ver vernachlässige das so 'n bisschen in letzter Zeit. Ich habe früher Wasser getrunken, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, ich ich trinke nicht mehr allzu über den Tag verteilt, auch nicht vorm Schlafen gehen und, ähm, ja, ich weiß, dass es, äh, nichts Gutes ist, dass ich weniger trinke, aber, ähm, irgendwie habe ich auch nicht mehr ich weiß nicht mehr nicht mehr so das das Verlangen, so viel zu trinken und irgendwie hat sich das verändert im Laufe meiner meines Lebens.
Mhm. Mhm.